Ya, aslında kulağa gayet güzel geliyor. Ben, eee, bunu da artık çözmek istediğim için zaten böyle şeyler de vardı kafamda. Hani, diyordum: "Eee, öğle saatleri, eee, biraz daha işimi halledeyim. Akşam saatleri bana kalsın ki uykumu belki böyle, eee, günde yarım saat, 20 dakika öne çeke çeke belki de rutini düzeltirim." diye düşünüyorum. Çünkü, ı yani bazen kulağa basit geliyor olabilir ama aileme falan anlattığımda "Ya, işte, birkaç gün erken yat, alışırsın." diyorlar ama bu bir alışkanlık hâline geldikten sonra vücudun biyolojik saati her şeyi buna uygun oluyor. Yani ben bir yerden sonra geceleri uyanık hissetmeye başladım artık. Yani insan normalde geceleri uykuya geçmek için vücudu bir tepki verir. Benim ben vücudumu maalesef buna alıştırdığım için benim geceleri vücudum uyanıyor gibi sanki.
Hı hı. Hıı. Evet. Evet. Anlamıyorlar. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, siska sirkadiyen ritmin bozuk yani aslında yani bir şekilde el el yordamıyla bozmuş <chuckles> olduğunu söylüyorsun, eee, ama düzeltebilirsin yani. Bu sonuçta böyle doğmadın, eee, tekrar geri onu yapmak, eee, bir şekilde, ımm, belli bir, hani, zorlansan da o şeyi yapabilirsin. Şimdi, bir de, eee, ne kadar kahve içtiğini yani kahve, sigara, işte, ım enerji içeceği gibi şeyler içiyor musun? Hani, gece uyanık kalmak için ek bir şey alıyor musun? Onu merak ettim ya da gün içerisinde alıyor musun? Biraz da bunlardan bahsedebilir misin?
Aynen öyle. Maalesef. Tabii ki.